Слушай, такая вот у меня, м, беда дома, вот настоящая непогода. У нас тут на намечается переезд, а, мы переезжаем, а, в другой город, и вот у меня м мой муж и дети рвут и мечут. Э, в общем, возмущаются, что они никто не хотят никуда ехать. И я уже, если честно, немножко отчаялась. Ам, я переживаю за то, что я вот лишаю их тех возможностей, которые сейчас у них есть, и, м, чувствую себя безумно виноватой за то, что <grunts> за то, что им придётся переехать, потерять друзей, потерять окружение, потерять место, где они сейчас, э, находятся, и они так комфортно здесь освоились. Вот помоги мне, пожалуйста, подобрать какие-то, может, слова или способы, как мне с ними, вот, наладить этот контакт? И помочь объяснить им ещё раз свою важность этого переезда.
Мгм. Мгм. Ты знаешь, мне очень жаль, что ты сейчас и твоя семья находится в таком стрессе и в такой ситуации. Конечно же, смена жилья, переезд куда-то- это всегда непросто, это, а, всегда, э, ка сопровождается какими-то переменами, и не всегда в лучшую сторону, и, в общем, куча стресса, конечно же, из-за этого может происходить. И я могу тебе задать несколько наводящих вопросов?
Конечно, конечно.
А скажи, о, вот необходимость переезжать, э, эта необходимость, она исключительно, а, скажем, по твоим каким-то вопросам? Или, э, в принципе, всем нужно переезжать? Имеется в виду, что, ам, только из-за одного человека все переезжают или это какое-то общее такое решение?
Мгм, ну на самом деле тут, э, оно как бы всё, с одной стороны, легко и просто, а с другой стороны, не очень. <chuckles> Мне предложили повышение, и, ам, для того чтобы его получить, а я уже согласилась с ним, а, мне нужно работать, э, в другом штате, э, и в другом городе, соответственно. То есть как бы повышение, оно предполагает, а, повышение не только в должности, но и и зарплаты. То есть мне уже на 30 % я буду получать больше, чем сейчас, что очень вдохновляет, и меня это очень радует. Я долго этого ждала, долго к этому шла, трудилась в поте лица. Поэтому сейчас вот и, м, получается, я разрываюсь между работой и домом, и семьёй. Вот какая причина.
Мгм. Мгм. Мгм. И, э, у тебя реагируют, э, и дети, и муж, да? То есть мужа тоже это не устраивает? Или всё-таки, а, кто-то из близких, из домашних понимает, э, о, как бы, почему это всё делается и, э, насколько важно это для тебя.
Мгм. Ну, вот ты знаешь, муж-то как-то вот у нас с ним с перем по п м, с переменным успехом. Я ему объясняю, вроде бы как он, м, с со смирением принимает этот факт, но потом, когда какой-то конфликт, или какая-то, м, может, даже не связанная с этим вопросом, такая накалённая обстановочка, он всегда мне припоминает, что вот я опять думаю только о себе, и что почему он должен отказываться от своей работы здесь. Но, честно говоря, м, а, хотя в этот момент он понимает, что это правильно- переехать. И, э, сейчас, даже если мы, э, если я перееду с семьёй и буду одна за всё платить, я буду получать больше, чем мы сейчас, э, с ним вместе. То есть такая вот большая разница. И, м, возможно, он боится, возможно, м, ему просто некомфортно, и он не хочет, э, с уезжать от, э, такого, э, со сво своего гнёздышка, где он уже приютился и ему здесь, э, хорошо. Э, он тоже оброс какими-то социальными связями, поэтому, м, как-то вот он, м, когда всё хорошо, спокойно, он понимает, что это логично, это правильно и рационально. Но когда какой-то эмоциональный напряженный момент, он, да, волнуется и, м, начинает так вот бить по больному. Из-за этого я, да, очень сильно расстраиваюсь и огорчаюсь.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, э это естественно. И очень жаль слышать, э, что, конечно, тебя это огорчает. Это понятно, что тебя, м, будут огорчать такие выпады. Но это очень часто, что, а, когда всё в порядке, люди видят, э, ситуацию со стороны логики и как-то спокойно ко всему относятся, а как только происходит какая-то ситуация, где есть стресс, то, конечно, можно из-за этого реагировать, э, ну, не совсем, что ли, даже адекватно. И, а, какие-то делать выпады на в сторону другого человека именно потому, что вот на данный момент, да, в вернее, в данном случае у тебя муж, м, на скажем, когда он чувствует как-то вот, да, и по этому поводу себя не очень хорошо, там, стрессово, как какая-то происходит какая-то ситуация, конечно, а такая как, э, да, такой защитный получается механизм срабатывает, и он может тебя цеплять. Очень жалко, что, конечно, ты через это проходишь. Особенно это неприятно, когда это близкие люди, самые близкие люди. А вот скажи, пожалуйста, а как дети? Вот ты сказала, у них школа, друзья и так далее. Ты как-то, а, м, объясняла им вот эту ситуацию, что вот финансовую сторону вопроса, и они тебя понимают?
Да. Да, точно. Мгм. Ой, с детьми, мне кажется, на самом деле сложнее, чем с мужем, <chuckles> потому что для них, э, финансовая сторона абсолютно не важна, и они не понимают ценности моих достижений. То есть они не могут оценить, э, м, моих трудов и стараний. Им важно что? Друзья, учителя, а, кружки, которые они сейчас по, а, о посещают, и всё это для них очень комфортно, удобно. И они понимают, что они понимают одно: что когда они переедут, они всего этого лишатся, потому что это уже, э, м, не первый наш переезд. И когда-то давным-давно, там, 5 лет назад, нам тоже пришлось с этим столкнуться. И старший сын это хорошо запомнил, и он поэтому очень переживает. И, а я, конечно, за него тоже волнуюсь, что он закроется, э, в в новой школе и не сможет найти себе друзей. В общем, всё это как-то немножко давит на меня, и я пытаюсь разобраться, как и детям объяснить, и как всё-таки с мужем закрыть эту тему и больше вот не поднимать её на уровне упрёков.
Мгм. Да. Мгм. М. Мгм. Да. Да, ну, в силу возраста дети, конечно, могут так реагировать, э, потому что они ещё не понимают, что такое финансовые обязанности, они ещё никогда ни за что не платили, поэтому для них этот мир ещё, так сказать, неизведан. А что можно попробовать? А, с искренне так и откровенно поговорить с мужем о том, что ты сейчас и так, и вообще вся семья находится в стрессе, поэтому если вы уже приняли это решение, и тем более это имеет, э, очень хорошие финансовые, да, последствия от этого решения, то важно просто не открывать эту тему и поддерживать друг друга, а, как муж и жена в этом плане, и не создавать друг другу больше стресса, потому что стресс ещё самый впереди, особенно вот при переезде и адаптации.
Да. Ой, точно.
А вот с детьми, э, ну, как бы так сказать, э, что вот вы одна команда. А вот с детьми, может быть, попробовать, а, м, с детьми, конечно, сложнее. Ты абсолютно в этом права. А, в том плане, может быть, поговорить с ними, что хорошо, что сейчас такой, да, э, век интернета, такого развитого, что можно всё время быть на связи через различные социальные сети, видео и так далее. Это по поводу друзей, что есть каникулы, и можно кого-то к себе приглашать. А, и, а, м, кружки, да, это тоже, а, у них, е там тоже образовался там свой круг общения, какие-то любимые учителя. М, но, э, н кружки можно записаться и в, э, конечно, в другом месте. А, и, а, что, в принципе, м, Для вас это необходимо. Этот переезд- это выход на новый, что ли, уровень. А какой-то именно, а, в, а, плане доступности всего остального, то есть как-то, ам, посмо по попробовать с ними пообщаться на на тему, что это просто необходимо для вашей семьи, чтобы выйти на новый уровень, если они, конечно, это поймут. И, э, просто
Мгм.
по поддерживать их и стараться быть им в этом вопросе другом, нежели чем показывать свою такую авторитетную, да, фигуру и: "Всё, я сказала, и мы поехали". То есть постоянно постоянно с ними говорить на эту тему. Там не 1 раз, а вот всё время её как-то вот поднимать и рассказывать все шаги этого переезда, как бы держать их всё время в в курсе.
Мгм. Да, да. Н э, ты знаешь, ты щас такую одну очень важную вещь сказала, которая мне так э, меня так тронула, и она как-то меня настроила на, м, нужную волну. Ты сказала, что б м, быть им в этом вопросе другом и разговаривать с ними из позиции, а, доверия, любви. И вот, а, не с из с позиции сверху. Наверно, действительно, это было для меня препятствием раньше, потому что я считала, что как родитель сказал, так оно как-то и должно быть. И детёныш, э, и имеет главную задачу- это следовать за своими ро родителями. Возможно, всё-таки мне стоит, а, изменить свою позицию и, а, м, тоже понять их чувства, и, м, всё-таки как-то больше открыться, что ли, им и постараться на с на их детском языке объяснить, что для меня это важно. И, м, если мы будем действовать как одна команда, как ты сказала, то у нас всё получится: и новых друзей найдём, и новую работу для мужа. Ведь когда все вместе, то так оно и не с не сильно страшно. Спасибо тебе большое за то, что помогла мне немножечко причесать мысли в голове.
Мгм. Мгм. Конечно, и это действительно так: вы одна команда, у вас, э, всё получится, э, в и чтобы никто не тянул одеяло на себя, а наоборот, все были вместе в этом вопросе. Я желаю вам прекрасного переезда, и всё будет хорошо. Было приятно пообщаться.
Да, спасибо большое за твои рекомендации. Всего доброго! Пока-пока!
Пока!